Te cuento que tengo una mala costumbre, que es no llegar a tiempo a compromisos, y la verdad es que es bastante frecuente. A veces es como al trabajo, a veces, pues también con mis amigas o eventos también sociales. No sé cómo que a veces digo: "Ay, todavía me queda una hora". Entonces como que se me hace tanto tiempo y de repente ya como a los 40 minutos o casi a la media hora es cuando me empiezo a cambiar, a arreglar y todo. Y, o sea, sé que si, por ejemplo, tengo que peinarme o maquillarme. Pues sí, me baño antes como para que el cabello se me seque y así, pero si no, literal <chuckles> solamente me baño, me maquillo así en el camino o un poquito antes. Y la verdad es que a veces mis amigas sí se molestan porque me dicen: "Es que diario eres bien impuntual. Siempre quedamos a una hora y tú llegas supertarde". Y en el trabajo. Pues mira, la verdad es que sí trato de evitarlo, porque, pues, sí es como que hay retardos de al menos 15 minutos, es lo máximo que dan de tolerancia. Ahí sí trato de <chuckles> al menos de tomar los 10 minutos, pero justamente, con mis amigas es cuando más puede pasar.
Mm. Okey. Mm, okey, eh, ¿normalmente siempre te pasa esto literalmente en todo tipo de compromiso que tienes o es más recurrente por el mejor a lo mejor en el trabajo, o a lo mejor cuando sales con tus amigas en alguna cita o algún evento, o realmente te pasa esto muy seguido?
Yo creo que sí, ¿eh? Sí, me pasa bastante seguido, eh, te digo que donde menos pasa, pues es en el trabajo, que llego un poco más tarde, 10 minutos, pero con otras personas sí, la verdad es que sí llego bastante tarde.
Mm, okey, ¿y eso pasa tal cual se siempre pasa o más que nada es un, ah, en ocasiones especiales, eh, no sé, en algún momento que estás haciendo algo o algo así o es algo que recurrentemente te pasa?
Pues fíjate que dependiendo, si por ejemplo es algo que que yo digo, bueno, no pasa nada que llegue tarde, pues sí recurrentemente, pero si sé que es alguna fecha especial de alguna amiga o de mi familia o algún evento que sí digo, tengo que llegar temprano, bueno, ahí sí llego, pues sí, algunos 5 o 10 minutos antes, pero de ahí en fuera, si no es nada como del otro mundo, o sea, como algo especial, pues la verdad es que o llego a tiempo o llego tarde. <chuckles>
Okey okey, y por y normalmente, mm, ¿cuáles son como que estos factores que te hacen a lo mejor que te retrases? A lo mejor, eh, no sé, tienes una mala organización, a lo mejor el transporte, no sé, tienes que pedir algún Uber o algo así, eh, o te sientes cansada o eres mucho de que te distraes con muchas cosas muy fácilmente, eh, ¿por qué es lo que pasa todo esto normalmente?
Pues fíjate que yo creo que un poco de todo lo que dijiste, eh, normalmente son como que pues sí, tal vez sí son muy mal organizada, porque como que me confío mucho del tiempo y a veces digo: "Ay, todavía falta, pues no sé, 40 minutos, todavía tengo tiempo", pero también es como que si todavía no decido el outfit que me voy a poner o, por ejemplo, cómo voy a peinar, ahí sí tardo bastante, o sea, cuando me lo propongo, sí salgo superrápido, cuando ya tengo, por ejemplo, lo que me voy a poner, pero si no es como que estoy viendo en en clóset, estoy viendo con qué combina, eh, cuál combinación <chuckles> se puede ver mejor, si uso botas o tenis o tacones, o sea, todo eso como que me retrasa bastante, encima la distracción, o sea, la verdad es que a veces que suena mi celular, y pues me pongo a ver el celular, me pongo a, pues no sé, a ver Instagram y entonces como que ahí se me va el tiempo ya cuando menos veo, digo: <gasps> "Faltan 10 minutos y yo todavía no estoy lista".
Okey. Mm, okey, okey. Oye, y por ejemplo, ¿qué consecuencias te trae para ti más que todo esto? Ahorita ya me mencionaste que, pues, al final de cuentas tus amigas ya te dijeron de que ''Oye, siempre te decimos a una hora y terminas llegando tarde'', y así, y pero realmente, ¿qué consecuencias te traen a ti después de de que pasa esto? Si te genera como que algún tipo de conflicto, a lo mejor para ti hasta cierto punto sentimental, como decir de que: ''¡Uy! Otra vez pasó esto'', o no sé, o ¿te auto recriminas algunas cosas? o o ¿no o no te pasa nada de esto?
Pues sí, la verdad es que de repente sí me siento mal, como que me da un poco de culpa de decir: ''Ay, bueno, me estuvieron esperando''. Y, por ejemplo, más cuando vamos a comer. Ahí es cuando, por ejemplo, ellas se esperan a que lleguen todas para pedir al mismo tiempo. Y hubo una vez en que yo me acuerdo que me fui en Uber porque, pues, no, no traía mi carro y entonces el Uber tardó muchísimo en llegar, aparte el tráfico y así. Y me acuerdo que llegué como media hora tarde. O sea, ellas pidieron, pues, o sea, no pidieron de comer, pero pidieron como la entrada y ya yo llegué y era de que sí me <chuckles> sí me regañaron. O sea que me dijeron de que: ''¿Por qué llegaste tan tarde?, te estábamos esperando, ya pasó un buen de tiempo. Pensamos que ya no ibas a llegar''. A veces hasta me piden la ubicación real para saber dónde realmente vengo porque les digo ya casi llego, ya casi llego. Y entonces como que se desesperan y me dicen: ''No, dinos la verdad, ¿dónde vienes?'' y ya, pues lo ven en la ubicación. Y es como que dicen: ''Bueno, está bien, te creo''. Pero hay veces en que, pues, estoy un poco más lejos porque acabo de salir de mi casa y ellas ya están en el lugar. Y si el lugar queda lejos, pues ya es cuando ellas se estresan bastante.
Mm, okey.
Y, por ejemplo, el tema con mi pareja, me acuerdo cuando salíamos, o sea, en citas, casi siempre llegaba puntual, porque él es megapuntual. O sea, si a él yo le digo: "A las 5 nos vemos en este mall o en este restaurante", él va a estar 15 o 20 minutos antes. O sea, él es superpuntual. Y entonces, había veces en que yo llegaba, no sé, 5 10 minutos tarde, y él ya estaba esperando. O sea, mi imagínate, para él, 20 minutos, más los que yo llegué tarde, ya era como casi media hora y no me decía nada. Y ya, obviamente, después sí me lo dijo, pero ya fue como que dije: "Ay no, ya tengo que ser muy puntual con él".
Okey. Okey. Mm, okey. Eh, bue es que, más que nada, eh, hasta cierto punto, se escucha como que te terminas recriminando a lo mejor por llegar tarde, pero, pues, al final de cuentas, no eres una mala persona por llegar tarde. Simplemente, eh, eres una persona que necesitas, tal vez, un poquito más de calma. A lo mejor, y entras en modo supervivencia y no te has dado cuenta, porque al final de cuentas, cuando te terminas dando cuenta tú de que oye, no, pues, faltan 10 minutos. Ahora todo es superrápido, o te estás siempre al límite. Eh, te te empiezas a estresar, porque ya sabes que te van a empezar a reclamar y decir ese tipo de cosas. Primero que nada, trata de ser, eh, un poquito más amable contigo, sino que, ¿sabes qué?, eh, en este momento todavía estoy empezando a aprender a ser un poco más puntual en todo esto. Literalmente, de poco a poquito no pasa absolutamente nada. Eh, más que nada, trata de que piensa de esta forma de que si si una forma como que llegar a tiempo es una forma también de cuidarte a ti, ¿por qué? Porque, al final de cuentas, vas a tener más minutitos que para poder respirar, vas a tener más momentos sin estrés. Sí, tampoco vas a tener como que esa sensación de que, ah, me van a estar diciendo cosas ahorita o algo así. Al contrario, vas a sentir esa sensación como que más bonita de decir: "Ah, de que, ah, okey, todo va bien". Entonces, vas a sentir como que esto se está controlado y te va a generar incluso más paz y te ese estrés que te genera normalmente, esas salidas, porque se te termina haciendo tarde, eh, va a empezar a desaparecer y crea un así, crea los hábitos que sean de poco a poquito. O sea, antes de irte, eh, no sé, eh, revisa cosas chiquitas que, normalmente antes se te olvidaban, por ejemplo, si eres una persona que normalmente lleva una bolsa a todos lados, eh, a lo mejor tienes la costumbre de checar, eh, la bolsa y luego darte cuenta de que, ah, la torre no está en mis llaves, o no está en la cartera, o algo así. Entonces, date como que unos minutitos de, ¿sabes qué? Primero que nada, tómate un vasito de agua. Todo está perfecto. Muy bien, checamos: "Ah, okey. No me faltan las llaves de una vez las hecho". De que: "Ah, okey. La cartera me está haciendo falta, perfecto, también la hecho". Ya te terminas dando como que esos minutitos de respiración y ya tu te tu cerebro se va a dar dando cuenta de que, ¿sabes qué? Todo está bien y ya te va a generar esa tra esa esa como que tranquilidad y la paz para que todo vaya fluyendo así de poco a poquito. Y trata de de como trata como que, al inicio, empieza a sumarle como unos 10 minutos extra a todo, ¿a que me refiero? Si antes te dabas cuenta a los 10 minutos que pasaba esto, trata de forzarte a ti y a tu cerebro como de decir de que: "Ah, okey. Ahora lo voy a checar a los 20". Entonces, ya vas a tener, entre comillas, como que esos 10 minutitos extra que antes no tenias. Y a lo mejor, incluso te, mm, te terminas dando cuenta de que: Ah, okey Lo que necesitaba son 20". Y si te vuelve a pasar, perfecto, le agrego otros 10 minutitos, de que: "Ah, okey. Entonces, realmente, lo que necesitaban eran 30". Y perfectísimo, y así es como te vas a dar cuenta de que, poco a poquito, se te va a terminar haciendo una rutina y después de que la sigas como que aplicando o diario las veces que tengas que salir y todo eso, y vas a ver que eso de que llegabas tarde o de que eras impuntual, simplemente, va a quedar como una una anécdota de de tu pasado. Y, pues, bueno, ahora sí que todo mundo riéndose de de aquel momentito.
Sí. Cierto. Superbién. Mm, sí. Ya sé. Sí, fíjate que ahorita que lo dices, hay veces en que si digo: "Ay, debí haber tomado 10 minutos o 15 de ventaja. Pero ahorita así como me lo explicas, la verdad, suena superbién. O sea, con esos 10 minutos, yo creo que haciéndolo, ya serían como los 20. Entonces, sería, pues, mejor, porque a veces, como que tú dices: "Ya, o sea, en lo que salgo, todo va a estar bien". Piensas que no va a haber tráfico, piensas que vas a llegar directa, pero de repente puede pasar cualquier situación, te puede cruzar el tráfico o puede haber muchos semáforos en rojo, o no buscas o, por ejemplo, cuando buscas estacionamiento, tampoco hay, o que el Uber se tardó más tiempo del que debería. Entonces, todo eso como que se va sumando y ya, pues, se hace bastante tiempo.
Sí, sí, sí, claro. Y más que nada, eh, ahora sí que recuerda ahora sí lo que hacía tu pareja contigo, de que realmente, eh, como que llegar a una forma puntual es también es demostrarle amor a las otras personas, no solamente a ti, eh. Al final de cuentas, te vas a sentir muy bien contigo, te va a dar paz, te vas a sentir mucho mejor, eh, tus places tus planes también van a salir mejor y vas a te vas a dar cuenta de que realmente todo vas cuando está ordenado y en calma te genera, mm, o sea, te genera realmente una paz increíble. Y más que nada trata de construir como que esa versión tuya, eh, que llegas tranquilita, si llegas sin esas prisas, si llegas sin que nadie te voltee a ver, a lo mejor haciéndote caras de que otra vez llegaste tarde o algo así. Al final de cuentas, la puntualidad es muy bonita, eh, no te genera nada de estrés, eh, y realmente tú estás y llegar puntual es una forma de cuidar a las personas, decirles: "¿Sabes qué?". De que respetas su tiempo, de que le estás demostrando también su cariño, que estás para ellos. Y pues al final de cuentas tú puedes ser esa persona de poco a poquito, tampoco te exijas una perfección porque, pues, realmente apenas estás en ese camino a tratar de lograrlo, pero pues te vas a dar cuenta que de poco a poquito, si haces esos pequeños cambios, eh, lo vas a terminar logrando y al final, pues bueno, te vas a sentir mucho mejor contigo mismo y le vas a demostrar primero que nada a las demás personas de que: "¿Sabes qué?, eh terminé cambiando, cambié para bien y es porque los quiero más que nada a ustedes".
Cierto. Ay, qué hermoso, de verdad, me encanta como lo dices. Y es que sí, porque a veces, o sea, una amiga me acuerdo que estaba un día muy enojada, y me dijo: "Es que también tienes que respetar nuestro tiempo, o sea, no es posible que llegues tan tarde y nosotros aquí esperándote, o sea, si fuéramos nosotros ya, ya estuviéramos comiendo sin ti". Y fíjate que ahorita con lo que me dices de pues sí, también cuidar a mis amistades y querer su tiempo, y o sea, como darles amor, la verdad es que, sí lo voy a poner en práctica porque sí no quiero perder a mis amigas, ni tampoco que mi pareja se enoje. Y me gustó muchísimo, ¿eh? O sea, toda esta plática, gracias por haberme escuchado, por todo lo que, pues, te conté, y los consejos tan lindos que me diste, de verdad, lo voy a empezar a hacer. Eso que me dijiste de 10 a 15 minutos, o a sino hasta 20, la verdad es que sí me van a servir bastante.
Ujú. Claro que sí, no hay problema, de verdad, cuando tengas algún problema, o si te quieres desahogar algo, aquí estoy. Y pues nada, ojalá que todo te siga yendo superbién y que pases bonita tarde, nos vemos.
Hasta pronto, que estés muy bien, cuídate.